Heu, ouais, ouais, que tu vas te coucher, en fait, même, hein? <laughs>
C'est ça. <chuckles> Alors que pas du tout, je sais pas pourquoi on a toute cette vision-là, mais
Mmh.
moi, c'est vrai que quand la personne me dit: «Ah, je veux une tisane, heu, c'est la fin du repas, heu, pour après bien dormir». Tu es là, on ah.
Non, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que, oui, ça donne cette impression qu'elle a envie de dormir parce que enfin, per perso, quand je bois une tisane, c'est pour, heu, réussir à m'endormir paisiblement mais je vais pas le faire tout de suite après un repas surtout si le but, c'est de passer du temps avec tes amis, que tu as tu as envie de discuter, tu as pas envie de boire une tisane, tu veux pas être fatigué pour ça.
Bah, c'est ça. Exactement, tu enfin, c'est un indicateur assez étrange, c'est comme si elle te donne des signaux comme quoi, heu: «Abrégeons, heu, je veux partir!»
Mouais. Ouais.